जी, जी। मतलब कई ऐसी चीज़ें आ गई हैं, मतलब जिससे कि क्या है इंसान का जो काम है वो काफ़ी हद तक आसान बन गया है। जैसे मैंने आपको चैटजीपीटी के बारे में बताया था, कि आजकल जो है हर कोई जो है चैटजीपीटी की मदद से, जो अपना काम होता है उसको आसानी से कर ले रहा है। और मतलब हमें सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना होता है चैटजीपीटी को, कि हमें क्या चाहिए, किस बारे में चाहिए। बस उसको अच्छे से समझाना आना चाहिए और बाकी वो अपने आप खुद कर लेता है। और आपने देखा होगा, कि आजकल जो है वीडियो एडिटिंग फ़ोटो एडिटिंग भी जो है अ, एआई की मदद से काफ़ी आसानी से हो जा रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लोग अपने पास वीडियो एडिटर और फ़ोटो एडिटर को रखते थे ऐज़ अ मतलब अ, वर्कर ताकि वो उनकी फ़ोटो या वीडियो बना सकें। लेकिन अब मतलब जो चंद सेकंड में वीडियो और फ़ोटो बन के तैयार हो जा रही है। जो कि मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का अ, मतलब काफ़ी अच्छा प्रभाव भी है। आपके क्या विचार?
तो बिल्कुल जी। जी। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल आपने जैसे बताया कि हाँ अ, एक समय था कि जब हर चीज़ों को बनाना पड़ता था, देखना पड़ता था कि नहीं उसमें कोई चीज़ें कमी ना रह जाए। मगर एक अब एक ऐसा समय, एक दौर आ गया है कि आप वो चीज़ें चंद देरों में, चंद मिनटों में बन जाती है। और मेरे हिसाब से देखिए जो जो भी चीज़ आया है, जो भी लाया गया है उसको भी कोई ना कोई इंसान ही लाया है। तो बिल्कुल अ, अगर कुछ चीज़ें गई हैं तो फ़िर ऐसा नहीं है कि सबके पास चली गई। अगर आपके पास कुछ अ, खास तरीके की कला होती, कुछ ऐसा होता जो कि अभी तक उसने भी नहीं सोचा हो, तो मेरे हिसाब से अ, आपकी फ़िर नौकरी जाना थोड़ा-सा कम चांसेज़ है कि वो जाए। क्योंकि आप उसमें एक बहुत बेहतरीन अगर आप डिज़ाइनर की ही बात कर रहे हैं तो अगर एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, तो बिल्कुल वो एक क्योंकि एआई उतना ही सोच सकता है जितना उसको बताया जाएगा। वो नहीं सोच सकता है जो कि इंसान सोच सकता है। तो बिल्कुल
हाँ। जी। हाँ। जी। जी, जी। हाँ। जी। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, सही बात कही आपने। और मुझे तो लगता है कि जो है सरकार की भी एक अहम भूमिका है। वो जो मतलब टेक्नोलॉ टेक्नोलॉजी को मतलब जो टेक्नोलॉजी के कारण जो बेरज़गारी है, इसको कम कर सकती है सरकार। मुझे लगता है कि अ, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए सरकार के द्वारा। ताकि अ, लोगों को पता चल सके कि उनको आगे जाके क्या करना है या किस फ़ील्ड में अ, आगे जाके नौकरियाँ है। और जो है मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग भी बढ़ानी चाहिए, और सभी लोगों को जो है ट्रेन करना चाहिए आने वाले मतलब फ्यूचर के लिए। और आपने देखा होगा जैसे अ, आजकल जो है स्कैम भी काफ़ी ज़्यादा आम बात हो गई है। वो वो फिर सरकार को जागरूक करना चाहिए आम इंसान को कि हम कैसे बच सकें, मतलब सरकार कर भी रही है, मतलब आपने देखा होगा कि आजकल
बिल्कुल, सबसे अहम है। बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल्कुल। जी। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, सरकार अपने तरफ से पूरा बल दे रही है, बिल्कुल।

जी, और मेरा तो यह भी मानना है कि जो है शिक्षा और जो स्किल्स में बदलाव भी जो है अ, इस समस्या का समाधान मिल सकता है। क्योंकि
जी। हाँ, बिल्कुल मिल सकता है।
अगर हम अ, बच्चों को छोटी उम्र से ही मतलब अ, कंप्यूटर या स कोडिंग वगैरह के बारे में बताएँ तो आने वाले टाइम पे क्योंकि जैसा आपको पता ही है जो नौकरियाँ है वो सब इसी फील्ड में है। तो सब बच्चे जो है वो बचपन से ही मेंटली प्रिपेयर रहेंगे और आने बड़े होके उनको मतलब ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और स सरकार को जो है लाइफ लॉन्ग अ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की सोच अपनानी होगी। यानी मतलब अ, जो है सीखना कभी बंद नहीं करना होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी नई-नई टेक्नोलॉजी तो आती रहेंगी, समय के साथ। क्योंकि मतलब बहुत ग्रो कर चुका है। अब डेवलपिंग अ, नेशन है हमारा देश जो है। तो नई-नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढलना पड़ेगा हर इंसान को और इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्योंकि उससे काफ़ी हद तक हमारे समय की बचत भी हो जाती है। आपका क्या मानना है?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी। हाँ। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, नहीं-नहीं मेरा भी मानना है देखिए अ, जो बदलाव है, वो बहुत ज़रूरी है जीवन क्य जीवन के लिए और लोगों के लिए। और हाँ अगर आप बदलते रहेंगे मतलब बदलना अ अपने आप को बढ़ाते रहें, अपने आप को चीज़ में निपुण करते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से ये जो टेक्नोलॉजी है अ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेरोज़गारी देगी, ये आपको सक्षम भी बनाएगी और आपको एक बेहतर इंसान के रूप में भी बना के ढाल के दे देगी। जिससे कि आप एक अ अच्छी सोच और एक अच्छे अ, समाज का भी आप एक अ, उसको मदद करने का काम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आपसे बात करके मुझको बहुत कुछ जानन जानने को मिला, बहुत कुछ अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।
जी। जी। जी, जी। आपसे बात करके अच्छा लगा। जी। धन्यवाद आपका भी बहुत-बहुत।
जी, ठीक।

कॉल करने से पहले आजकल 1 कॉलर ट्यून बजती है कि मतलब किसी भी स्कैमर से मतलब बच के रहिए और ओटीपी वग़ैरह शेयर ना करें। जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात भी है। आपका क्या कहना है?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं। हाँ, हाँ, जैसा आपने बताया है कि अ, देखिए सरकार उसके लिए कौशल विकास अ अ, योजनाएँ लाई है, कौशल विकास सेंटर्स बनाई है उन्होंने, कि लोग वहाँ पर आएँ, चीज़ों के बारे में जानकारी लें उनसे उनको अ, अपने अपने आप को उससे बेहतर बनाएँ, अपने आप को अ, उन चीज़ों से थोड़ा बचाके भी रखें, जो-जो चीज़ें ऐसे-ऐसे आ रही हैं कि कई बहुत तरीके के फ्रॉड मैं स मैं भी सुनता रहता हूँ। लोग बोलते हैं कि <smacks lips> आपका कोई रिलेटिव के नाम पर फ़ोन किया जाएगा, आपसे कुछ ऐसा पूछेगा जिसमें कि आपको लगेगा कि नहीं, ये तो आपके चाहने वाले हैं और जब आप उसको वो चीज़ बता देंगे तो पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं, देखिए टेक्नोलॉज़ी ही है जो कि अ, किसी लोगों को सक्षम बना रही है और किसी लोगों को इतना गलत राह पर ले जा रही है कि वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल अ, ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें अ, ये ताकत है आप बोल सकते हैं कुछ अ, उस उस ताकत से कुछ लड़ रहे हैं और कुछ लोगों को दूसरे लोगों को मार रहे हैं। बिल्कुल, जी।
जी। जी। जी। हाँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने।